Hallo. Ich habe, äh, ein Problem mit meinem Mann. Wir sind etwas länger verheiratet und er w lässt sich nie mit mir fotografieren. Es ist immer so ein Zwang, dass wir gemeinsame Bilder bekommen. Also jetzt, u abgesehen von irgendwelchen Urlauben oder so. Aber ich erwarte schon, dass man zumindest zu den wichtigen Events im Jahr, Geburtstage, Weihnachten, ein paar schöne Erinnerungsbilder macht. Und es ist immer ein riesiges Problem, ihn überhaupt dazu zu bekommen. Und wenn er sich fotografieren lässt, dann zieht er immer so ein Gesicht. Das finde ich ganz furchtbar. Jetzt war er aber vor ein paar Tagen unterwegs in einem anderen Land zu einem zu einer Veranstaltung war er dort eingeladen und hat mir sein Handy dagelassen 1 seiner Handys. Und, ja, ich habe mir halt die Bilder angeguckt, die dort so entstanden sind, weil sich das parallel upgedatet hat in der Gruppe. Und dann habe ich gesehen, dass er da ein Bild mit einer fremden Frau hat. Auf der, ähm, er total glücklich ist. Und es geht mir nicht darum, ich bin nicht eifersüchtig. Das ha ist nicht das Problem, sondern dass er sich einfach mit 'ner anderen Frau fotografieren lässt und ich darum betteln muss.
Ja, verstehe ich total. Und das klingt nach 'm sehr, ja, ungewöhnlichen Konflikt, irgendwie, weil, wenn er zu dir steht, warum soll er kein Foto mit dir machen wollen? Ähm, hole mich gerne mal ab. Warum, ähm, will er denn nicht? Was denn seine Begründung, warum er sich nicht fotografieren lassen möchte?
Ähm, er meint: „Ja, er ist jetzt beschäftigt.” Oder, äh, ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass er hatte jetzt vor kurzem Geburtstag. Ich habe mich rausgeputzt und, äh, die Leute dachten, dass ich eher das Geburtstagskind bin aber es er ist nicht auf die Idee gekommen, mal zu sagen: „Ja, ich möchte, dass wir jetzt da ein Erinnerungsfoto von haben.“ Und im Nachhinein sage ich ihm: „Warum hast du das nicht gemacht?”, dann sagt er: „Ich habe es vergessen.”
Boah. Aber was sagt er denn, wenn er zum Beispiel bei t also, ich will es kurz verstehen, weil ich kann dir schlecht 'n Rat geben, wenn ich nicht so weiß, wie's quasi ist. Wenn jetzt zum Beispiel Weihnachten ist oder Ostern oder vielleicht dein Geburt dein Geburtstag, sein Geburtstag, und du sagst ihm ins Gesicht: „Hey, können wir bitte ein Foto machen?” Ähm, was ist seine Antwort? Was sagt er darauf?
Und Also, tatsächlich mache ich das die letzten Monate gar nicht mehr, weil ich eigentlich möchte, so wie jede Frau wir wollen ja, dass ein Mann das von sich aus macht, ne? Wir wollen ja nicht darum betteln. Das bring mir Blumen mit, sondern er soll das ja von sich aus machen. Deswegen habe ich da mittlerweile aufgehört. Und sonst, ähm, er macht's ja dann mit den Bildern, aber halt sehr unmotiviert. Und das merkt man dann auch. Oder er macht dann, wenn überhaupt nur ein Bild und er ist dann der Meinung, dass ein Bild ausreicht. Aber auf dem einen Bild kann es ja sein, dass die Augen zu sind oder dass seine Zunge raushängt. Ja.
Verstehe. Verstehe, was du meinst. Das klingt echt nach 'ner doofen Situation, weil, ähm, er so verkrampft so und vor allen Dingen, wenn du jetzt g herausgefunden hast, dass er auf Arbeit mit Kolleginnen, ähm, ja, ganz einfach und ganz gerne Fotos macht, dann, ja, hast du dann 'n sehr mulmiges Bauchgefühl bei. Und ich kann das absolut nachvollziehen, ähm. Hast also, was hat er denn zum Bild gesagt, was du aus dem Handy gefunden hast?
Ja, meinte, das ist nur im Augenblick entstanden. Und ja, also ich habe ihn <giggles> richtig angeschrien und bin ausgetickt, der meinte: „Da lief nichts mit der Frau“ und ich so: „Das ist auch nicht das Problem. Ich bin nicht eifersüchtig. Es geht einfach darum, dass du mit mir keine Bilder machst, aber mit ihr schon.“ Und er meinte so: „Ja, aber ich mache ja generell nicht viele Bilder.“, und das stimmt überhaupt nicht, denn wenn er zum Beispiel zu Autotreffen geht, der interessiert sich sehr für Autos. Er fotografiert jedes Auto oder wir fahren zum Beispiel auf der Autobahn und dann fährt da ein besonderes Auto an uns vorbei, dann sagt er so: „Bitte, bitte fotografier das“ und jetzt ist es eben so, wir haben jetzt Dezember und in 'nem ganzen Jahr von Januar bis heute ist kein einziges gemeinsames Bild entstanden.
Boah, das ist schon echt dolle. Also, das tut mir echt so leid. Also, weil du klingst so, a als wenn's jetzt schon 'n großes Problem ist, was dich stört. Hast du mal konk also, du hast jetzt öfter schon mit ihm drüber gesprochen. Hast du mal gesagt, dass es dich wirklich extrem stört und dass vielleicht, ähm, ja, du das Ganze, ja, festhalten willst, weil du später vielleicht auch Erinnerungen haben willst an die Zeit gemeinsam, die ihr hattet, oder was sagt er denn dazu? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so verkrampft ist. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
Ja, er meinte, er ihm war das halt nicht klar, wie wichtig mir das ist. Also, tatsächlich habe ich ich habe ihn dann abgeholt, ähm, vom Flughafen. Und an dem Tag vorher habe ich dieses Bild, was er gemeinsam mit dieser Frau gemacht hat, <chuckles> ausgedruckt, ähm, in der Drogerie. Und es in ein in einen Bilderrahmen reingestellt und eingepackt und ihm als Nikolaus-Geschenk übergeben. Und er war sehr verwirrt, als er das <chuckles> als er das Paket geöffnet hat.
Oh.
Hat geschaut und meinte direkt: „Ja, da war nichts.” Und ja, wie gesagt, und dann habe ich ihm gesagt: „Darum geht es jetzt gar nicht.” Ja, er meinte, er wird sich jetzt bessern, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das passieren wird. Deswegen ich meine, das Ganze ist ja dann sehr ausgeartet an dem Tag. Meine Aktion war ja auch sehr passiv-aggressiv. Wie kann ich in Zukunft mit ihm reden, dass er das vielleicht versteht?
Ich verstehe total, ähm, und es ist 'ne sehr komplex komplexe Situation. Ähm, ich muss dir auch sagen, du hast natürlich auch sehr provokativ reagiert. Aber das Problem geht ja offensichtlich von ihm aus. Das, äh, sind wir uns, glaube ich ei sind wir uns da, glaube ich, einig drüber. Vorab, bevor ich jetzt v dir vielleicht, ja, 'n paar Hinweise mitgeben kann. Ist er in anderen Le anderen Lebensbereichen genauso? Also zum Beispiel, jetzt nicht im Bezug auf Fotografie, sondern zum Beispiel hat er dir mal, ohne das zu fragen, nur so Blumen geschenkt, macht er vielleicht mal so 'n kleinen Gentleman-Move wie zum Beispiel dir 'n Stuhl rausziehen zum Hinsetzen oder macht er die Tür im Autofahren auf. Gut, Tür im Autofahren aufmachen ist 'n bisschen übertrieben vielleicht, aber hat der so kleine Gentleman-Moves, wo er auf dich zukommt, so wie es sich die Frau es eigentlich auch wünscht, ähm, sonst gezeigt, oder ist es wirklich generell, dass er sehr zurückhalt haltend ist, was solche Aktionen angeht?
Am Anfang hat er das gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Und, <chuckles> ne, er meinte auch bevor wir geheiratet haben meinte er: „Ich hoffe, du lässt dich nicht gehen.“ Und dann habe ich gesagt: „Nein, ich lasse mich niemals gehen.“ Aber nach der Hochzeit hat er sich eher gehen lassen. Also alles, was so vorher war, wurde dann sukzessive weniger und ich finde, damit die Beziehung weiterhin schön und stabil ist und sich für alle gut anfühlt, muss man auch nach wie vor noch sich Mühe geben. Und dann hat sich ja 'ne 'ne auch in diese Sit in diese Situation verliebt, wo man so umgarnt wird. Also ist das immer weniger geworden. Ich muss ihm aber irgendwie klarmachen, habe ich so das Gefühl, dass, äh, er sich da mehr Mühe geben muss. Und wie mache ich das am besten? Wie weil ich bin mittlerweile schon so wütend und emotional, dass ich mich nicht mehr im Griff habe. <chuckles>
Boah. Also ja ich habe es a an der Reaktion gemerkt, dass du schon sehr, äh, ja, allergisch auf diese Sache reagierst, weil, um wirklich, äh, ja, was auszudrucken, im Bilderrahmen zu machen, um es einmal als Geschenk zu schenken, um ihm zu zeigen: „Es, äh, stört mich.“ Ist schon muss schon viel passieren. Hat er denn irgendwie darauf auf die Aktion reagiert? Das da das ihr vielleicht also ja, du meinst, er wird sich bessern oder er will sich bessern. Aber klang es für dich authentisch und ehrlich? Oder dachtest du eher als er es ausgesprochen hat: „Ja, quatsch mal lieber, äh, nicht so viel, sondern mach's mal wirklich! Du machst's sowieso nicht.“ Also war's sehr unauthen unauthentisch, wie er es gesagt hat?
Ich glaube, er hat Angst vor mir. <giggles> Ich glaube, er hat Angst vor mir bekommen.
Ja, aber es muss ja irgendwo, äh Ja, aber ich sage es mal so. Also, du musst ihm ja irgendwie das Ganze zeigen. Und er hat sich ja auch aus gute Grund in dich verliebt. Und es sind Probleme, natürlich. Ich kann sagen, auch wenn's von außen oft so aussieht, viele Beziehungen sind nicht perfekt und sind nicht so gut, wie sie aussehen. Das heißt, jeder hat irgendwo Probleme, mit denen er kämpfen muss. Ich würde wirklich empfehlen, dass du d also klingt blöd, aber den Druck vielleicht 'n bisschen erhöhst, weil du musst den Druck so lange erhöhen bis er versteht, dass es dir wirklich extrem wichtig ist. Wenn er's über Worte nicht versteht, dann musst du's ihm über Taten zeigen. Das klingt wirklich 'n bisschen hart. Und ich würde mir sowas war wahrscheinlich auch nicht wünschen von 'ner Freundin. Aber, ähm, oder von der Frau auch. Aber, ähm, du musst es wahrscheinlich machen, weil er scheint es wirklich nicht anders zu verstehen. Und wenn's dir wirklich so wichtig ist, dann musst du halt wirklich an die Grenze gehen.
Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich einfach im Haus lauter Bilder von mir mit <laughs> mit anderen Männern aufhänge, dass ich einfach, wenn ich unterwegs bin, Bilder mache und aufhänge als Erinnerung. Also, ich bin wirklich sehr jetzt passiv-aggressiv unterwegs.
Ja, ich merke das schon, ähm, was mich dann so interessieren würde, hast du mal wirklich im offenen Gespräch gesagt, dass dir extrem wichtig ist, dass ihr gemeinsam Fotos macht, weil du die Änderung brauchst, weil du wirklich, äh, ja auch f irgendwie das Gefühl haben willst, weil dieses keine Fotos machen wollen, ist ja irgendwie unterschwellig, so 'n Gefühl, wenn er von allem anderen auch Fotos macht, dass er nicht zu dir zu dir steht, dass er nicht, ja, mit dir klarkommt, so wie also d sich nicht mit dir zeigen lassen möchte. Ist ja auch so 'n Punkt, der unterschwellig so 'n bisschen mitschwingt. Hast du's Gefühl, dass auch sowas mit da reinspielt, oder meinst du so wirklich so 'ne reine Sturheit keine Fotos machen zu wollen?
Ja. Ich glaube, es ist Ignoranz. Es ist einfach Ignoranz, denn er will nirgendswo ohne mich hin. Ich muss immer mit. Also, ich bin schon wie 'ne Art, äh, Trophäe für ihn. Das ist ihm wichtig, dass ü ich überall mitkomme und auch hübsch zurechtgemacht bin. Aber warum dann keine Bilder entstehen, das ist mir nicht klar. Er sagt immer, er vergisst es, aber er vergisst es ja nie, andere Sachen zu fotografieren.
Ja, ich weiß, was du meinst. Klingt wirklich sehr von ihm, als wenn's nicht aus Versehen passiert, sondern sehr bewusst, äh, so gesteuert ist. Ha, ja, also, das klingt echt nach schwierigen Situation. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit. Also, ich glaube, du musst wirklich den Druck erhöhen. Ich würde vielleicht versuchen, bevor du jetzt noch drastische Aktionen ergreifst, mal mit ihm wirklich 'n ehrliches Gespräch zu führen. Unter vier Augen, wenn ihr vielleicht mal Ruhe habt, dass du wirklich extrem wichtig ist und du dir, ja, keine langfristige Beziehung vorstellen kannst, weil's ist ja irgendwo auch so, wenn du's gesagt hast, dass, ähm, ja, du dir irgendwie keine Beziehung vorstellen kannst, ohne diese ganzen Erinnerungen, die man festhält. Klar ist auch wird 'ne Teil der digitalen Zeit. Aber du scheinst ja wirklich sehr einen hohen Bedarf zu haben oder es dir sehr zu wünschen, dass ihr diese Sachen festhaltet. Deswegen sag ihm es g auch so konkret und er muss es akzeptieren. Also, äh, ich merke schon, du bist wirklich sehr sehr ja, was ich auch verstehen kann, sehr sauer darüber, dass es nicht entsteht aktuell.
Ja. Also, es geht ja darum, dass wenn man dann alt und runzlig ist, dass man dann gucken kann: „Ach, guck mal, so hat man ges ausgesehen, als man jung war.“ Und mit heutzutage mit den Handys, mit den Smartphones, hat man ja permanent eine Kamera. Es geht gar nicht darum, das in die sozialen Netzwerke zu stellen, sondern einfach für mich zu Hause, für uns zu Hause. Trotzdem
Ja, wie gesagt, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also, fi ich finde deinen Punkt total valide. Und ich verstehe nicht ganz, warum er nicht diese, ja, Sache teilt. Er muss ja keine Fotos unbedingt sich irgendwo hinstellen wollen. Er muss einfach nur auf dem Foto lächeln und das Ganze festhalten wollen. Ähm, und ich verstehe nicht, weil was ist denn hast du mal gefragt, was der negative Punkt daran ist, weil es gibt ja, wenn ich drüber nachdenke, keinen negativen Punkt, der dagegen spricht, irgendwelche Erinnerungen festzuhalten.
Einfach Ignoranz. Aber ich denke, dass mir das Gespräch trotzdem sehr geholfen hat. Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag. Ich werde mit ihm reden und das durchsetzen.
Falls alle Stricke reißen, bevor du dich trennst, versuch vielleicht mal 'nen T Familien-Therapeut aufzusuchen. Ansonsten, ähm, ja, tu was du nicht lassen kannst und viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.